Et heu et je suis toujours pas dans le délai de 5 ans pour pouvoir le vendre. Donc il est, heu il est toujours, heu, <chuckles> je le supporte toujours. <laughs> Je le déteste, en fait, ouais. <laughs> Aujourd'hui il y a un locataire, hem il y a un locataire hem, à l'année dedans
Ah. D'accord. <chuckles> Tu as toujours ton boulet au pied, c'est ça? <laughs> D'accord.
parce que j'ai arrêté le saisonnier, c'était trop compliqué
Oui, j'imagine bien, c'est fatigant comme, heu
et Ouais, c'est fatigant et je moi je suis à l'autre bout de la France donc je pouvais pas m'en occuper. Heu, voilà, j'ai pas non plus, heu, souhaitée le garder vide, heu, pour me dire: «Bah j'en profite pendant les vacances». Parce que finalement, heu, bah, tu vois ce projet qui était un projet pour toute la famille, essayer d'avoir un un moment commun avec toute la famille. La seule fois où on a essayé ça a été un un fiasco, tout le monde, heu, s'est engueulé, heu, toutes pendant toutes les vacances, heu, donc heu, j'ai dit stop, ça aussi, très mauvaise idée.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. <chuckles> Il y a pas de bonnes ondes dans cet dans cet appartement. Finalement.
Non il y a une mauvaise, heu il y a une mauvaise énergie. <chuckles>
Il faut faut faire brûler de la sauge un petit peu dedans non? <laughs>
Écoute, hem, pour tout t'avouer, hein, je je l'ai fait désenvoûter. Oui.
<chuckles> C'est vrai? <laughs> D'accord, ça ça a fonctionné ou pas?
Oui, oui. Parce que, je je bah, clairement pas. <laughs> Clairement pas du tout. Ouais, raté. Ouais, ouais mais je pense que j'étais plus à ça près tu vois de dire, heu: «Il faut trouver une solution parce que là c'est pas possible».
<laughs> <chuckles> Raté. OK. <laughs>
Tous les les échecs en fait que cet appartement nous fait vivre, heu, voilà. Donc, ouais, aujourd'hui il est loué à à l'année et heu et j'attends, heu, avec impatience, heu, 2027 pour pouvoir le revendre. <laughs>
Ah la la. OK. OK, c'est bientôt, ça va, c'est bientôt. Il te reste plus beaucoup de temps il te reste plus beaucoup de temps et peut-être que, beh, finalement, il aurait un peu pris de de la valeur pour que tu puisses t'y retrouver aussi financièrement. Parce que j'imagine qu'avec tous les coûts, finalement, des travaux supplémentaires que tu as dû faire. Bon, finalement, c'était peut être pas le meilleur investissement, heu, possible?
C'est bientôt, c'est bientôt. Ouais. Ouais. J'espère. Ouais. Alors non, c'est clairement pas le meilleur investissement et heu, c'est vrai que franchement, heu, ça m'a mis dans le rouge, hein, financièrement, j'ai pris un 2e job pour pouvoir m'en sortir. Enfin, tu vois, c'est, heu, une vraie galère. Ouais. Très compliqué.
Ouais. Ouais, compliqué comme, heu, co très très compliqué même, j'imagine?
Bon vaut mieux en rire.
Oui, b af maintenant, de toute façon, c'est fait, hein. Donc, tu as plus trop le choix effectivement d'en rire et de te dire bon: «Allez vite que les 2 années suivantes passent pour que je puisse le mettre en vente et heu, que je sois débarrassée en espérant». Voilà.
Oui. C'est ça. Ouais, ouais et et quelle est quelle, heu quelle nouvelle, heu, chose va nous tomber sur la tête.
Han, arrête, non, il faut pas dire ça. <chuckles> D'ici là. Mais ça se passe bien avec le locataire qui est là à l'année?
<laughs>

Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Apparemment un truc, heu heu, je je sais pas ce qu'elle a eu hein, elle a eu un un une crise, quoi. Vraiment, elle s'est mise à hurler la moitié de la nuit. Donc forcément, les locataires qui étaient en vacances, tu penses bien <chuckles> qu'ils étaient pas ravis.
D'accord. OK, waouh! Oui je j'imagine bien. Ouais, ils disent: «On va avoir la tranquillité». Enfin surtout vu comme tu décris le cadre, heu, voilà enfin, l'appartement a enfin été refait. Il est beau, il est propre, il est neuf, heu, on est à côté de la mer. Enfin bon, normalement, heu, tout est beau pour que ça se passe bien, quoi.
Ouais. C'est ça. Ouais, vraiment, donc voilà, il se passe ça, heu, ce qui fait bah, qui demande à partir au bout de 2 jours.
Mais non?
Bah je les comprends d'un autre côté, ils sont en vacances, ils ont pas envie de subir ça toutes les nuits hein, parce qu'on savait pas si elle allait, heu, répéter un plomb, heu, la nuit suivante et ils me mettent un commentaire, mais désastreux sur la plateforme. Donc 1er commentaire, tu imagines? Un truc désastreux. <laughs>
Certes Oh mon Dieu, ouais. Et comment bien se faire de la publicité? <chuckles> Merci. <laughs>
Voilà merci beaucoup. <laughs> Merci beaucoup. Donc heu, voilà.
Oh là là, mais enfin, c'est un peu, heu, c'est un peu intense quand même, parce que finalement, c'était pas de votre faute, quoi. C'est, voilà, c'est la voisine, c'est la voisine, enfin et est-ce que eux sont allés voir la voisine? Est-ce que tu sais un petit peu comment ça s'est passé?
Non. Non, je sais pas du tout comment ça s'est passé parce que j'ai vraiment laissé, heu heu, la conciergerie gérer. Tu vois j'ai pas voulu prendre, heu, position. Hem, bon après il s'est trouvé qu'effectivement cette voisine avait des problèmes psychologiques et qu'elle est partie, heu, en maison de repos, heu, définitivement d'ailleurs, hein et qu'on l'a plus jamais revu. Mais voilà, il y a 1 seule nuit qui a foutu le <chuckles>
D'accord, OK. D'accord, OK. Qui est arrivé, il a fallu que ce soit celle-ci. Sinon, c'est pas drôle. Mmh mh.
Celle-ci exactement. Sinon c'est pas drôle. Donc ensuite, bah tu vois, on a eu d'autres, heu, locataires, donc il a fallu remonter la note, hein. Heu, donc heu, on a fait un peu de lobbying, heu, envers les gens, tu vois, qui réservaient en disant: «Voilà bah, il s'est passé ça, ça normalement ça ne passera plus, s'il vous plaît, mettez une bonne note» <chuckles>
Ah! <chuckles> «Je vous en supplie, faites, heu, faites-moi remonter ma note, je vais devoir louer mon appart». <chuckles>
«s'il vous plaît». <chuckles> Voilà, donc effectivement j'ai loué cet appart pendant 1 an, heu, en mmh, <clicks tongue> tu vois, en en saisonnier comme ça pour essayer de de renflouer la caisse. <coughs> Voilà.
Mmh mh. Ouais, ça s'est bien passé avec les autres locataires, il y a jamais eu de problèmes, de dégâts de ils ont pas abîmé l'appartement ou autre?
Oui. Non. Non heureusement après ça s'est toujours bien passé. Alors heu, il il y avait toujours des gens, tu sais, ils sont jamais contents, hein. Voilà, il y a toujours des petits trucs, mais heu, mais heu, non, non, il y a pas eu de gros dégâts ou en tout cas, de gros problèmes. Donc j'ai réussi vraiment à à me sortir un petit peu la tête de l'eau.
Bien sûr. OK.